Oo, maganda rin 'yung tanong na 'yun, ah. Opo, siyempre meron talagang mga ganiyang pagkakataon eh, 'di ba. <chuckles> Hindi talaga naiwasan 'yan. Isa mga hindi ko malimutan, eh, noong noong may taong nagpakita ng walang respeto 'yung walang 'yung walang galang talaga sa'kin, sa harap ng maraming tao. Siyempre siyempre nagulat ako, 'di ba. Kasi hindi ako nabigyan ng respeto, eh. Pero hindi ako agad naka-react, pero sa loob ko sobrang, alam mo 'yun, nasaktan, ganun. Gusto ko sana siyang gantihan ganiyan o sagutin ko siya. Ayun nga po, eh, buti na lang buti na lang pinili kong manahimik 'tsaka lumakad papalayo, 'di ba po. Kayo po ba, may ganun po ba kayong karanasan?
Oo. Oo. Oo, naman. Oo. Oo. Oo, oo, oo. Oo. Oo. Oh. Oo. Oo. Naku huwag kang gaganti ha. <laughs> Oo, mm. 'Yan, 'yan ang tama. Oo, 'yan ang tama. Oo naman. Alam mo ba, maibahagi ko lamang ano, eh, alam mo 'yung kasi nga ako ay nakatapos ng high school lang, hindi ako nakapag-college, eh 'di ngayon natanggap naman ako sa trabaho 'no, kaya lang 'yung iba kong mga nakita ro'n na nakakakilala sa akin, mga, ano na, propesyonal na, ah, magaganda na ang kanilang buhay at trabaho. Ngayon, alam mo 'yun, 'yung parang parang minamata-mata ka, alam mo 'yung wala siyang respeto, 'yung parang ini-small at minamaliit ka. 'Yan, nakaranas ako ng ganiyan.
Sige. Opo. Ah, okey. Opo. Opo. Ah. Okey. Ah. Oh, opo. Naku. 'Di maganda 'yung ganun, grabe naman sila.
Oo, oo. Ang gi hinandle ko na lang 'yun, kumbaga parang binati ko siya pero parang alam mo 'yun, parang nagsawalang nagsawalang-kibo na lang siya, parang hindi niya ako kilala. Nakaranas ako ng ganiyan, oo, na parang minaliit ako, oo, parang gano'n.
Opo. Ah okey. Grabe. Grabe, ang pangit naman ng ugali nun. <laughs>
Oo, ay 'yun bang ano, 'yun dahil sa naging kalagayan ng aking trabaho, eh, parang pa siya, eh, kumbaga, eh, mataas ang kaniyang kinalalagyan ngayon at ako'y medyo mababa 'yung ya diya diyan mo rin makikita 'yung respeto, eh. Halimbawa may pinag-aralan ka 'yung isa wala, oo, meron parang tinitingnan 'yung estado ng ano mo, parang ayaw niya igalang ang pagiging mababang uri mo, may ganoon, eh, oo.
Ah. Oo. Ay, oo. Opo, maganda 'yun ah. Opo. Opo. Ayun lang, 'yun lang. Hindi talaga maganda 'yun kasi 'yung mga nasa taas naman hindi nanatiling nasa taas din, 'di ba po? 'Yung mga nasa ibaba, 'di ba, umaangat din naman ang buhay, kaya hindi dapat maging matapobre, 'di ba po?
Oo, tama ka diyan. Oo naman.

Oo, tama yan.
Pero ayun, at
Eh, may oo, mm, tamang-tama yan.
Ang ganda po nung sinabi niyo kanina, ang ganda ng sinabi niyo po. Yung mapaano mang a ano ng buhay 'yun, medyo nakiliti yung tenga ko do'n sa sinabi niyo. <chuckles> Kasi 'di ba po
Oo. Alin do'n? Ah, o oo. <laughs> Parang tuloy nakiliti na rin ako. <laughs> Oo, totoo naman kasi 'yun, hindi lang porke oo, mataas na tao o kilalang tao lang ang ka ang irerespeto mo. Oo, dapat
<chuckles> Mm, kasi oo, tama. Ayun tama, 'tsaka yung ano kasi, ah, 'di lang sa, sa yaman, eh, yung iba porket matalino hindi na nila nirerespeto yung iba, yung walang pinag-aralan gano'n 'di ba po? 'Yan yung nakikita kong parang problema do'n sa iba, eh. Yung wala silang galang sa, sa mas nakabababa yung estado sa buhay, kaya ayun po.
Tama. Oo, tama. Oo, oo. Oo. Oo, oo, o, tama ka naman diyan. Ay, salamat naman, <laughs> mm. Eh, eto, ha, paano mo ba oo eto, paano mo ba ipinapakita ang respeto sa mga tao taong iba ang opinyon o paniniwala sa iyo? Halimbawa pa'no sa iyo 'yun, pa'nong ginagawa mo?
Natuwa ako do'n sa sinabi niyo. <chuckles> Ay, ano po 'yun? Hmm. Ah, ay magan Ah, sa'kin naman, ah, siyempre hindi maiwasang makahalubilo natin yung ibang taong iba yung paniniwala, eh. Eh, isa 'yun sa pinakamahirap pero pinakamahalaga rin, halimbawa may mga tao akong nakasama sa na ano sobrang konserbatibo, samantalang, ah, mas liberal ako pagdating sa ilang issue ganiyan. May mga pagkakataon na gusto ko na makipagtalo ganiyan pero siyempre pinipili ko nalang din na huminga ng malalim, 'tsaka pakinggan ko rin po yung yung opinyon nila 'di ba po. Gano'n po ba yung ginagawa niyo?
Oo. Oo, oo. Oo, oo, o. Oo, oo, oo, o. Oo, oo. Tama. Oo. Oo. Gano'n din ako, alam mo ba ibabahagi ko lang sa iyo na sa aking oo, sa aking trabaho mayrong mga ilan akong kasamahan na iba-iba mga opinyon namin at paniniwala. May mga panahon na kami nagkaka-kuwentuhan, siyempre minsan parang, hindi mo natatanggap yung opinyon niya at yung mga paniniwala niya kasi magkaiba kayo, pero, ah, ang ginagawa ko inaayunan ko nalang para nalang alam mo 'yun, para hindi siya magkaroon ng ano sama ng loob kasi kung makikipag-debate ka pa, oo magkakaroon lang kayo ng hindi pagkakaintindihan, ng puwedeng mauwi sa alam mo 'yun pagtatalo or pag-aaway at samaan ng loob, 'di ba?
Tam ayan, sige po Oo. Na? Mm. Ah, oo. eh oo. 'Yon. Oo. Opo. Ayun, oo tama, ang ganda nga po nung gano'n, eh, kasi imbis na mag talo-talo tayo, eh, sa pamamagitan ng respeto, eh, nagkakaunawaan pa rin, 'di ba po? 'Tsaka maganda rin po 'yun 'no na, na tinutukoy siguro muna natin yung mga punto kung saan tayo nagkakasundo, para mayro'n tayong common ground na tinatawag. Para hindi natin makita yung mga pagkakaiba-iba 'di ba po?
Oo. Oo. Tama. Oo, tama. Oo, oo, ganon. Oo, oo.

Oo. Tama yan, yun lang naman ang a oo.
Ay nga pala, eh, 'di doon sa ano, yun nga, ah, yung kinukwento ko kanina na, ayun nanahimik kami ng lakad papalayo, eh, nagka-ayos naman po kami kasi kinabukasan, ah, nilapitan ko siya, nakita ko kasi ulit, eh, yun nilapitan ko siya, kinausap ko siya ng mahinahon tapos yun, inexpress ko yung lahat ng nararamdaman ko tapos, bandang huli, humingi siya ng tawad at naging okey naman, mag-kaibigan naman kami 'di ba, sa tingin mo tama lang ba yung ginawa ko?
Oo. Oo. Oo, oo, oo. Oo. Oo. Ayan. Ayan, oo. Oo naman, tama yung ginawa mo na yun, alam mo yun mas nakikita yung kababaang loob mo 'pag ganoon. Oo.
Opo. Ay naku. Maganda rin talaga magpakumbaba, eh, ano po?
Eh, ako nga eh oo, ako nga, eh, ako nga nung ako, eh, nakita nung kakilala ko na, medyo maganda na ang buhay alam mo yung oo na nasaktan ako kasi parang yung respeto, ang baba ng tingin niya sa akin, pero okey lang, ano pa rin oo, dere-deretso lang ako sa trabaho, okey lang, ganon na lang ang ginawa ko, oo.
Ano po? Opo. Ah. pa yun. Yun, yun ang maganda. Opo ganun talaga dapat kasi hindi naman dapat magpa-apekto sa mga ganiyang tao. <chuckles>
Oo. Tama. Oo, totoo yan.
My God. Pero hindi mo talaga maiwasan, eh.
Yan, alam mo ang ganda ng oo.
Opo, opo ang ganda nga talaga neto gan'tong usapan. Nakaka-ano, nakaka-refresh 'di ba po?
Oo nga. Tama, oo. Oh, paano hanggang sa muli, sana ay magka-kwentuhan ulit tayo ha?
Ay Ah, o sige po sige, meryenda na tayo muna. <chuckles> Opo.
Oo. <chuckles> Mag-meryenda ka na ha? <chuckles>
Ah, sige po at saka ay, mag-aano rin ako, mag-scroll din ako sa social media ng balita.
Ah, sige. Tama. Oo nga, oh, paano, ingat na lang, paalam. Okey.
Sige po, paalam. Maraming salamat. O sige.